มันสนุกกว่า เออ
มันได้เห็นอย่างอื่นด้วย แต่ว่าพอแบบไปวิ่ง แล้วมันก็ <tsk> เราได้แต่วิ่งอย่างเดียว <chuckles> อ่า แต่ว่ามันก็ Fresh out ได้นะคะ คือช่วยผ่อนคลายได้เยอะเลย วิ่งนี่ ที่สุดแล้วสำหรับเรา
มันน่าเบื่อเนาะ เออ ๆ ใช่ ๆ มัน ใช่ อะ ใช่ ๆ เลยครับ ครับ ก็ของผมอะ เอ่อ เหมือนช่วงแรก ๆ เราก็ต้องใช้เวลาแบบจูนมันนิดหนึ่งเนาะ ปรับ เพราะว่าตอน ผมอะ ผมไปเตะบอลเนี่ย แล้วมีแบบตอน เอ่อ ตอนผม เอ่อ 30 เริ่มนิด ๆ แล้วมันเริ่ม มัน มันไปโดน อ่า เจ็บเข่า แล้วเข่าบิดต้อง โอ้โฮ ต้องไปผ่าเข่าเลยครับ ถึงขั้นแบบ เอ่อ ฮะ เอ่อ มันเป็นแบบเอ็นไขว้หน้าขาดเลย คือแบบ โอ้โฮ จังหวะไม่ดี เหมือนที่นักกีฬาเขาเจ็บกันเลยอะ ประมาณ นั้นน่ะ มันเลยทำให้ไม่กล้ากลับไปเตะบอลแล้ว กลัว กลัวเจ็บซ้ำแบบว่ากลัวแบบลำบากอีก พอ พอเรามีครอบครัวอะไรอีกเงี้ยครับ
แต่ก็มีคาร์ดีโอที่บ้าน ค่ะ ใช่ ค่ะ ค่ะ อ๋อ อุ๊ย จริงเหรอคะ? อุ๊ย โอ้ย อา เคย แสดงว่าเล่นหนักใช่ไหมคะ? ช่วงนั้น
อืม ผมว่ามัน น เป็นจังหวะด้วยแหละครับ เพราะว่าเหมือนเราก็เล่นเหมือนเดิมมาตลอดเนาะ เล่น อือ อายุมันเริ่มเยอะขึ้น แล้วเราแบบ เอ๊ย จังหวะมันไม่ค่อยดีพอดี อะไรอย่างเงี้ย ร่างกายมันแบบไม่พร้อมแล้ว มันเลยเรียบร้อยเลย ครับผม เลยเป็นแจ็กพอต ครับผม
อืม อา เข้าใจได้ เหมือนเคยได้ยินเหมือนกันที่แบบว่า อะ คือ ได้เคย ได้ยินเหมือนกันที่มีคนแบบว่าเล่นหนัก ๆ เราก็แบบว่า กลายเป็นเล่นไม่ได้อีก เพราะว่าแบบมันเล่นหนักเกิน อะไรอย่างนี้ เคยคุยกับคนหนึ่งเหมือนกันที่เขาบอกว่า เขาเล่นบาสหนักมาก อะไรอย่างเงี้ย แล้วไม่ได้พักเลย กลายเป็นว่า ไหล่แบบ อักเสบ แล้วเล่นไม่ได้อีก อะไรเงี้ยค่ะ
ครับ อือ อืม อือฮึ อะไรอย่างงั้น ครับ ครับ ครับ อืม อือ ใช่ ใช่เลย
ซึ่งก็หนัก อยู่นะคะ
ใช่เลย สุดท้าย
แต่ว่าเรายังไม่เคยเจอประสบการณ์อย่างนั้น เพราะเราไม่ได้ออกหนักมาก
เออ เออ เออ ๆ ก็ต้องระวัง ๆ แล้วกัน เพราะผมก็ไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นครับ เพราะว่า เฮ้ย เราก็ว่าเราอะเล่น เราไม่ได้แบบหนักอะไรเนาะ เต็มที่อะไรขนาดนั้นเลย โอ้ มันเล่นกับเพื่อนกันมาตลอดอย่างเงี้ย แต่พอถึงจุดที่เป็น โอ้โฮ แบบก็ ช็อก ช็อกเหมือนกันนิดหนึ่งเหมือนกัน เออ เนาะ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ก็ไม่คิดว่ากีฬาจะทำให้เข้าโรง บาล ได้เหมือนกัน
ใช่ ๆ เจ็บเหมือนนักกีฬาที่เขาเจ็บกันเลยครับ ทั้งบาสทั้งบอลที่เขาแบบผ่าเอ็นไขว้หน้ากันเวลาที่กระโดดแล้วลงไม่ดีเงี้ย แบบตรงหัวเข่าเนี่ย โอ้โฮ อะ โอเค
โอ๊ย แล้วคือกว่าจะได้ผ่าตัด กว่าจะได้อย่างงี้มันไม่ยิ่งเจ็บเหรอคะ?
เออ มันก็ มันต้องพักแป๊บหนึ่ง เอ่อ แล้ว เอ่อ ก็ต้องนัด แล้วก็ต้องผ่า โอ้โฮ กว่าจะ แล้วก็ต้องมาพักฟื้นกายภาพอีก เป็นปีอะครับ กว่าจะ เอ่อ เออ แบบบางคนก็ 6 เดือนนะ ค หรือว่า 6 เดือนถึงปีหนึ่งเลย อะไรอย่างเงี้ยครับ ต้องระวัง ด้วยครับถ้าเกิด เออ
อ๋อ อ๋อ โอ้โฮ อืม ก็ ก็คือเดินไม่ได้ไปเลยช่วงหนึ่งหรือเปล่า?